जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। अब मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू अ, बताना चाहूँगी। आप 2 लोगों को ही ले लीजिए, जिसने अ, उ एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में असफलता देखी है और एक ऐसा है जिसने नहीं देखी। आप ये चीज़ पता है, अ, उन दोनों लोगों में ना अ, बहुत ज़्यादा अंतर होगा और उसका कारण सिर्फ़ ये है कि देखिए जो जिस व्यक्ति को असफलता के बाद सफलता मिलती है ना, उसको ना कदर होती है उस सफलता की। वो पूरी कोशिश करता है कि उस सफलता को मेंटेन या सस्टेन करके रखे लाइफ लॉन्ग ठीक है, लेकिन अब एक ऐसा व्यक्ति है जिसको बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल गया है, ठीक है। उसके पेरेंट्स ने उसे सब दे दिया या उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को कैसे कदर होगी? कैसे वैल्यू पता चलेगी उस चीज़ की?
हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा जी। अरे, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ओह, बिल्कुल बिल्कुल। अरे पूर्णतः सच। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। अरे बिल्कुल, बिल्कुल। पूर्णतः सच, ये तो आपने बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया और वैसे आपको क्या लगता है कि जो है अगर मनुष्य को जीवन में कामयाब होना हो तो अ, उसको स असफलताएँ मिलेंगी और क्या वो गलतियाँ करता रहेगा? तो क्या आप ये मानते हैं?
हुँ। अ, देखिए मुझे लगता है कि गलतियों का मतलब ये नहीं होता है कि हम जानबूझ के गड्ढे में कूद जाएँ <chuckles> है ना गलती का मतलब ये होता है कि आपको जानकारी नहीं है उस बारे में, ठीक है? और आपने पूरी कोशिश करी। अब जैसे अ, आप देखते होंगे कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं, जो यूपीएससी का, नीट का, ये सारे एग्ज़ाम्स देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो क्या लगता है कि जितने लाखों बच्चे बैठते हैं, क्या सब क्लियर कर जाते हैं? नहीं। है ना? बहुत सारे, <chuckles> बहुत सारे, फेल हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि देखिए जिस बच्चे को अपने जीवन में वो चीज़ चाहिए, ठीक है? तो वो बार-बार उसके लिए ट्राई करता रहेगा और उसको पता भी होगा कि मुझसे पिछली बार क्या गलती हुई थी, इस बार वैसी नहीं करनी है।
हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अरे पूर्णतः सच। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। हुँ। अरे, हाँ जी, हाँ जी। अरे हाँ जी, हाँ। पूर्णतः। अरे बिल्कुल सच, ये तो बिल्कुल सच है।
तो जो लोग ऐसे होते हैं ना वो अपनी गलतियों से सीख करके सफलता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि वो एक ही काम बार-बार करे तो जा रहे हैं लेकिन उनको खुद को ही नहीं पता कि अरे हमने गलती क्या की है और वो ये कहते हैं कि अरे हमारी गलती नहीं है जिसने कॉपी चेक करी है उसकी गलती है
ओह, अच्छा, अच्छा। अरे, बिल्कुल, ये तो पूर्णतः सच है। अरे, ये तो बहुत सही बात कह रहे हैं आप
तो जी।
पर वैसे कभी अब एक बार आपसे और पूछना चाहूँगा, तो क्या कभी आपके जीवन में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आपसे कुछ ऐसा है ना की कुछ भूल हुई हो या ऐसा आपके साथ हुआ कि ना अ, आपको लगा हो की नहीं यहाँ पर जो है एक बार को और बेहतर हो सकता था या कह लीजिये आपके मन में लगा हो कि नहीं ये जो है ये एक मेरे लिए एक फेल्योर है, मेरे लिए असफलता है, आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया या कभी आपने किसी व्यक्ति को देखा हो जिन्हें असफलता मिली हो तो आपने क्या देखा? मतलब है ना उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है थी अ, तो आपका उनको सँभालने का अनुभव कैसा था?